Sì, oppure sì, sì, sì. Li portano a guardare i cantieri e dicono: "Vedi, ai miei tempi questo". <laughs>
Cioè dici: "ma che è sta cosa?" <laughs> Che non li vedremo camminare mano nella mano con un robot in mezzo alla strada. <laughs>
Esatto. <laughs> Mamma mia! Bellis sarebbe bellissimo ma inquietante allo stesso m <giggles>
Eh sì, sì, sì, capito? No vabbè è assurdo, però, mhmm, <smacks lips> secondo me comunque ci sarà anche una svolta, cioè nel senso, è vero alcuni lavori spariranno, però si si creeranno altri posti di lavoro, penso, altri lavori nuovi totalmente, che magari mo' a noi non ci vengono manc' in mente.
<chuckles> Mh. Okay. Mh-mh. Mh. Okay. Mh. Sì, sì, sì. E allora sì, però in questo momento mi trovi d'accordo, non me ne viene in mente manco uno.
È quello, perché mo' adesso, che ne so, mhmm, cioè tu avresti mai pensato quando è uscito Facebook o Instagram, che un giorno sarebbe esistito il lavoro di social media manager?
Cioè Mh-mh. Mh-mh. Mah quando mai? Ma anche il lavoro di influencer, ma quando ma? <laughs>
Hai capito? L'influencer, cioè non ci dimen non ci dimentichiamo l'influencer.
Esatto, perché quello è è un lavoro proprio in miniera, in miniera è la stessa fatica, sì. Mamma mia!
Esatto. Sudatissimo, hanno fa c'hanno fatto il corso all'università di influencer.
Ma sei seria?
Sì, sì. Sì, sì.
Oh poverino i okay. <laughs> Speravo.
Si, si. Beh alla fine è marketing, si può richiu se se gli vogliamo dare una allocazione lo possiamo rinchiudere richiudere nel marketing.
Eh! Sia Ni, ehm uhm sì, però cioè secondo me deve essere fatto con criterio. Quelli su Instagram o su TikTok, cioè sfruttano le coscienze di di di di persone, magari a simil maggiorenni, simil.
Oh! Quelli sì. Sì, sì, si, sì, sì, è vero. Ah perché il mestiere del fuffa-guru.
Sì. <laughs> Guarda, secondo me ha origini lontane. Io non so se tu hai mai sentito parlare, ma penso di sì, di Wanna Marchi.
Eh.

Ehm, ma è cioè siamo ai limiti, nel senso, mhmm, okay, ci lamentiamo magari di essere ehm, non so, esistono le telecamere 360 in strada, ci lamentiamo di essere ripresi lì, però in un negozio del genere va bene. No, cioè, in casa cioè è è u un controsenso.
Esa Mh-mh. Eh sì, no ma infatti, capito? Sì, a voglia, ma vabbè, ma noi siamo fatti di controsensi. Cioè non potremmo vivere senza il controsenso.
Eh a voglia sì, sì, s Esatto, "il nostro pane quotidiano" <chuckles> cit. <chuckles>
Esattamente. <laughs> Cioè no, è vero, cioè alla fin certe volte guarda siamo a siamo assurdi, siamo assurdi. Però sì, s'arriverà pure a avere sbe tutti quanti avremo un robot in casa.
Cit. <chuckles> Sì, sì, sì. Sì è vero. Ehm, ma, ehm, guarda, se ci pensi in realtà è già così: nel senso, ehm, i robottini aspirapolvere, che non sono proprio robot, però è un principio. Alexa è un principio, quindi
Esatto. Certo, come no. Eh come no?
siamo siamo lì, mhmm.
Siamo arriv siamo ci siamo quasi.
Esatto, purtroppo o per fortuna a seconda dei casi ovviamente.
Sì, sì vabbè dai ti direi quello che pulisce a me va bene. <chuckles>
Ci sta, sì, no, esatto, non disdegniamo <chuckles> l'aiuto dal pubblico. <chuckles>
<laughs> Non temiamo proprio tutto, alcuno può può stare, ci può fare comodo.
<yawns> Esatto, sì, sì, sì. Però somma in futuro, bah.
Sì, questo è ver
Ho visto forse ieri al telegiornale che dicevano che in Cina stanno brevettando un nuovo robot per l'assistenza agli anziani.
<smacks lips>